क्या होता है कि हमें न जीवन में जो आलोचना का सामना करना ही होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं, कोई कोई न कोई ऐसी स्थिति आ ही जाती है जब जो है अ, लोग आपकी जो है आलोचना करते हैं। च मैं आलोच जब कोई भी जैसे होता है कि कोई अ, मेरी आलोचना कर रहा है या कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे अ, बहुत अ, दिक्कत आती है। मुझे दिक्कत ऐसी आती है कि मैं जो है मैं आलोचना जब होती है तो मैं उससे बहुत ही अ, जो मेरा आत्मविश्वास है उससे बहुत ही जो है कम हो जाता है। मैं बहुत ही जो ऐसा समझ लीजिए कि मैं बहुत ही अ, निराश हो जाता हूँ। अ, मुझे जभी भी मतलब ऐसा होता है कि किसी को भी अ, आलोचना होना अच्छा नहीं लगता है लेकिन बहुत लोग होते हैं कि जिनकी अगर अचलो आलोचना की जाती है तो वो उससे जो है सीख लेते हैं वो बहुत कुछ जो है अपने जीवन में। अ, ऐसा समझ लीजिए कि वो आ आगे बढ़ जाते हैं उससे। अ, बहुत कुछ सीख के आच आलोचना से लेकिन जो मैं हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो अ, मुझे उसमें जो है अ, काफ़ी परेशानी होती है। मेरा जो आत्मविश्वास है वो अ, कम हो जाता है। जो ऐसा स कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अ, ऐसा समझ लीजिए कि तनाव की स्थिति भी आ जाती है। तो अ, आप क्या मेरी इसमें सहायता कर सकते हैं कि कैसे जो है मैं आलोचना से जो है सीख पाऊँगा। अपनी कमियों को सुधार पाऊँ अ, बल्कि अ, जो कि है आलोचना से मैं वो हो जाता हूँ। जैसा बोलते हैं न कि तनाव में आ जाना या फिर आपका आत्मविश्वास कम हो जाना, उदास हो जाना। तो मु मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें, जो ये भाव हैं ये मेरे अंदर से चले जाए। जब कोई भी आलोचना करें तो उससे मैं सीख के अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। क्या आप इसमें से मेरी सहायता कर सकते हैं?
जी। जी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊँ ना, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़े हो सकती हैं। मैं आपको अच्छा दे भी सकता हूँ इसमें, लेकिन उसके लिए मैं आपको ना जानना चाहूँगा की क्या आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। आपके लिए ये चीज़ें बेहतर जानने के लिए मैं थोड़े से प्रश्न पूछूँगा जिसमें आप, अपने दिल से उत्तर ज़रूर दीजियेगा। तो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब ये आलोचना किसने दी है? मतलब और कौन किसन उसमें दी है कॉन्टेक्स्ट में इस बारे में थोड़ा बताएँ?
हुँ, हुँ। अ, जी, हाँ जी अ, कोई ऐसा होता है कि अ, जैसे कोई एक अ, ऐसे मैं किसी एक आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि मैं आपको उदाहरण ज़रूर दे सकता हूँ। ऐसा होता है कि अ, जैसे होता है जीवन में कभी भी कोई भी असफलता होती है। जैसे कभी भी कोई भी असफलता होती है तो उसके वज़ह से जो है अ, जो है लोग मतलब आलोचना कर देते हैं कोई कुछ बोल देता है। जैसे घर वाले होते हैं अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि मैंने एक व्यापार शुरू किया था, जिसमें घाटा हो गया था। तो घाटे की वज़ह से ऐसा है जो घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा जो है, आलोचना की थी दोस्तों ने या फिर रिश्तेदारों ने की आपसे नहीं हो पाएगा। तुम क्यों ऐसा करते हो? या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें तो जिसकी वज़ह से जो है, कि आत्मविश्वास जो है वो बहुत ही ऐसा मान लीजिए कि कम हो जाता है। तो उसमें जो है बहुत परेशानी आती है, फिर ऐसा मन करता है कि, क्या मैं अ, मतलब एक होता है ना कि मन में संदेह आ जाना कि क्या मैं इस लायक हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मेरे में वो क्षमता है या नहीं है? तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो भाव होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वज़ह से फिर अ, समझ नहीं आता कि आगे क्या करें? जीवन में जो मतलब एक ऐसा समझ ले की एक आगे का जो अ, ऐसा बोला जाता है कि आगे का पड़ाव होता है या फिर जो आगे का आपका स्टेप होता है, फिर वहाँ पे परेशानी आती है कि अ, जो है कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाए कि क्या करना चाहिए?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
हुँ। अ, जी। हाँ, जब पहली बार आलोचना की गई थी तब तो ऐसा समझिए की अ, जो है कि बहुत ही ज़्यादा अ, जो है बुरा महसूस हुआ था। अ, जब पहली बार ऐसे आलोचना हुई थी तो ऐसा लगता था कि अ, अब मतलब अ, कि क्या मैं अब ये काम कर पाऊँगा क्या ये लोग सच तो नहीं कह रहे। सबसे पहले तो यही होता है कि जब आलोचना होती है तो मन उदास हो जाता है। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो है अ, उदास हो गया था मन। ऐसा जैसे ऐसे समझ लीजिए की ऐसा बुरा लगने लगा था कि यार, कि एक तो ऐसा होता है ना कि एक तो आपका पहले ही क किसी काम पे ऐसा हो जाता है कि नुकसान हो जाता है जैसे मैंने बोला था कि मुझे घाटा हो गया था व्यापार में तो जैसे समझ लीजिए की व्यापार में घाटा है तो पहले ही जो है मैं, अ, उस घाटे की वज़ह से जो है मेरे मन में बहुत ही ज अ अ, अलग-अलग जो है चीज़ें आ रही है।
जी।
ऊपर से जब आलोचना की गई, तो फिर उसमें जो है, मन और ज़्यादा खराब हो गया कि अ, ऐसा हो गया था कि अ, ये एक तो मुझे पहले ही घाटा है, ऊपर से ये सब भी बोल रहे हैं कि क्या सच्ची में कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ? मैं क्या मैं सच्ची में जो है, जो व्यापार है, वो नहीं कर पाऊँ अ, कर पाऊँगा या फिर मैं मेरी क्या मेरे में वो क्षमता नहीं है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि उसका कारण वही है कि अ, आपका एक तो पहले ही घाटा हो चुका है, ऊपर से फिर वो लोग बोलते हैं, तो आपको कहीं न कहीं वो चीज़ें सच लगने लग जाती हैं, कि "हाँ, मेरा घाटा भी हुआ है। ये सभी भी बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे।" तो उसकी वजह से जो होता है कि अ, जो होता है कि अ, मतलब ऐसा होता है कि बहुत जो है अ, तनाव भरी स्थिति आ जाती है कि वो कुछ चीज़ें हैं, वो बार-बार वो बातें हैं, जो आपके ज़हन से नहीं निकलती हैं। आपके ध्यान में ही वो चीज़ें रहती हैं। जी।
बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके साथ क्या रहता है, कि और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अगर जैसे काफ़ी लोगों ने अगर आप बता रहे हैं कि, ये कोई जनरल टाइप बता रहे हैं कि आप अ, इतनी ऐसी-ऐसी आलोचना करते हैं, तो किन-किन मुद्दों पे आपकी आलोचना हुई है? इन बारे में थोड़ा-सा खुलकर बताएँ।
अब ज़्यादातर जो मेरी अ, आलोचना हुई है वो उम, असफलता पर ही हुई है। असफलता के अ, अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ उम, ख़ास हुआ हो जिसकी वजह से आलोचना हुई हो। अ, जैसे मैंने बोला था कि व्यापार में अ, जो है अ अ, <clears throat> जो जो व्यापार में जब घाटा हुआ या फिर जो बचपन में ऐसा होता था जैसे होता था ना कि आपके स्कूल में जो है आपके अ, मार्क्स जो है, आपके जो नंबर होते थे अ, पढ़ाई में वो कम आ जाते थे। तो आपके जो अ, घर वाले होते थे या फिर जो टीचर होते थे, वो आपकी आलोचना कर देते थे। तो तभी भी ऐसा होता था कि कुछ बच्चे होते थे जो आलोचना होने के बाद उनके ऐसा मन दृढ़ बना लेते थे कि मैं सभी को गलत अ, साबित करके दिखाऊँगा कि मैं ये चीज़ जो है मैं कर ही दूँगा। लेकिन जो है कि मेरे साथ अ अ, मतलब ऐसा नहीं हुआ है, जब भी कभी भी ऐसी आलोचना हुई है तो मेरा जो मन है वो अ, यही ऐसा ही हुआ है कि अ, क्या मैं मतलब एक होता है ना की अपनी काबिलियत पे शक आ जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी कभी भी आलोचना हुई है तो मुझे अपनी जो है काबिलियत पे शंका ही हुई है।
जी। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें लगती हैं। तो आप किन-किन च चीज़ों में सुधार चाहते हैं कि आप कैसे इन चीज़ों में सुधार करें? इस बारे में थोड़ा बताइए, किन-किन मुद्दों में आप चाहते हैं कि आपके सुधार हो, आपको लगता है कि वो हो सकते हैं?
अ, जी हाँ। मुझे अ, म जो सबसे बड़ा अ, मुझे यही है कि मैं चाहता हूँ कि <clears throat> जो भी अ, यही है कि जब मेरी कभी भी आलोचना हो, तो मैं उससे सीख पाऊँ, मैं अपना जो मन है वो मेरा उदास ना होए। मैं जो है आलोचना से ऐसा समझ लीजिए कि आगे बढ़ पाऊँ। मैं यही चाहता हूँ कि मैं अगर कोई मुझे आ आलोचना करे, तो जो है एक म एक होता है कि आपके मन में वो विश्वास आ जाता है या फ़िर आपको एक ठान लेते हो कुछ चीज़ें की मैं जो है सभी को जो है ग़लत साबित करके ही अम छोड़ूँगा। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, पर लेकिन वही है कि अ, जब कभी भी आलोचना होती है, तो अ, उल्टा यही हो जाता है कि जो मेरा मन है वो उदास हो जाता है, जिसकी वजह से जो है मैं कोई भी काम हो या कुछ भी हो, मैं वो कर नहीं पाता हूँ। अ, एक होता है ना कि जब एक बार आपकी आलोचना हो जाती है, तो आपका जब एक बार मन खराब हो जाता है, तो आप उस काम में उतने अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाते हो। तो बस यही जो अम कुछ चीज़ें हैं अ, जो मुझे परेशान करती हैं।
बिल्कुल, मैं समझ चुका हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आप किस तरीके की सलाह मुझसे चाह रहे हैं कि आप या तो इस आलोचना से बचना चाहते हैं या फिर आप इन चीज़ों को अपने आप से वो रखना चाहते हैं? कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ा मुझे खुलकर बताएँ, कि आपको रूटीन चाहिए? किस तरीके की सलाह चाहिए?
मैं आपको यही सलाह चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी सलाह दें दें कि ज जिससे मैं अ, आलोचना होने के बाद अपनी कमियों को सुधार पाऊँ। जैसे होता है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि अ, कुछ लोग होते हैं जो आलोचना होने के बाद जो है ए एक बार अपना दृढ़ मन बना लेते हैं। कि अ, कि मैं अ, इन सभी को गलत साबित कर दूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो बेसिक कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आगे बढ़ के जो मैं गलत, सभी को गलत साबित कर दूँगा। तो कहीं न कहीं यही होता है कि वो अपना दृढ़ मन बना लेते हैं। वो आलोचना से जो है कुछ न कुछ सीख लेते हैं। कुछ न कुछ वो होता है कि जो अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनमें से आलोचना में कुछ अच्छा ढूँढ लेते हैं जो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो मैं इसी अ, जो है विषय पे सलाह चाहता हूँ कि आप मुझे अ, कुछ ऐसी सलाह दें दें जिसकी वजह से अगर अ, कल को ऐसे अ, कभी भी आलोचना होती है तो आलोचना में मेरा मन निराश न हो। ऐसा न हो कि जैसे अ, कभी-कभी आलोचना हो जाती है, तो फ़िर आपका काम की तरफ भी ध्यान नहीं जाता। कहीं न कहीं आपके दिमाग में वही चीज़ें बार-बार जो है, घूमती रहती हैं जिसकी वजह से जो आपका व्यापार है या आपका कोई काम है उसमें भी असर आता है आप उतना अच्छे से जो है वो काम नहीं कर पाते हो। तो मैं आपसे यही सलाह चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसी सलाह दें, जिसकी वजह से जो है अब आलोचना से जो है मैं अपना सुधार कर पाऊँ। मैं जो है आगे अ, जीवन में चीज़ें सीख सकूँ अगर कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे ऐसा होता है कि हाँ, ठीक है इन्होंने इस आलोचना में भी कुछ अच्छा ही होगा। इन्होंने कुछ कहा है वो एक होता है कि, ऐसा होता है ना कि किसी भी जो फीडबैक होता है उसको पॉज़िटिव ले लेना, तो मैं उसको पॉज़िटिवली नहीं ले पाता हूँ, मैं उसको नेगेटिवली ले पाता हूँ, तो मैं इसी विषय में आपसे सलाह चाहता हूँ।
बिल्कुल, मैं समझ गया देखिए आपकी सारी बात और ना आप पता है क्या कर सकते हैं। देखिये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे सारी बताई हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि, आप ना किसी की आलोचना को ना, नोट करके देखें अपनी ज़िंदगी में। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा कि, आप ये बेहतर कर सकते हैं या चीज़ आपने गलत करी। उसको एक तो ना आप लिख के देखिए अपने पास और फ़िर खुद से आप महसूस करेंगे कि वो आपको करने की ज़रूरत है, या नहीं है। क्योंकि कई बारी तो ऐसा होता है कि लोग ना आलोचना करते ही करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जॉब करेंगे, तो लोग कहेंगे कि, तू तो व्यापार कर सकता है और अगर आप व्यापार करने की कोशिश करेंगे, तो कहेंगे की जॉब ही ज़्यादा बेहतर रहती है। तो य उनकी तो आलोचना चलती ही रहती है। तो आपको ये देखना है कि, आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। पहली चीज़ तो है कि ना, आपको ये आलोचना में हमेशा ये समझना है कि कोई भी अगर आपको आलोचना दे रहा है, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो एक तरीके के सुझाव की तरह ले सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया, आप उसे लिखेंगे ना। तो आपको खुद महसूस होगा कि ये आपको करने की ज़रूरत है, या नहीं क्योंकि उम, अगर आप को वो चीज़ करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए वो चीज़ बेहतर है कि आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ बढ़िया कर सकते हैं, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो वो तो बेहतर है ही और आप इन चीज़ों का जब, अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखेंगे ना, तो काफ़ी बढ़िया प्रभाव पड़ेगा, आप चीज़ें बेहतरीन तरीके से कर भी पाएँगे। तो मैं तो वही आशा करूँगा, कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और ना क्या कर सकते हैं। जब इन चीज़ को सुधारने की बारी भी आती है, तो आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सुधारें। आप थोड़ा-सा रूटीन इस तरीके का लगाएँ, जिसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप और अच्छे से चीज़े कर पाएँगे। तो ये ज़्यादा प्रभाव अच्छा रहेगा, आपकी ज़िंदगी में भी और लोगो के लिए भी। तो ये चीज़ों का जैसे-जसे आप ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन होगी आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी चीज़ें अ, आसान भी होती जाएगी और मैं कहूँगा कि हर इंसान को इन चीज़ों का ध्यान रखना भी चाहिए और काफ़ी चीज़ें बेहतर तभी हो पाएँगी। तो मेरी तो, यही सलाह है आपको और आप इन धीरे-धीरे इन पे काम करेंगे, तो ज़रूर आपको एक अच्छा असर दिखेगा।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। आपने बिल्कुल सही बोला है, आपकी जो सलाह थी, तो जो मुझे लगता है कि सच्ची में मेरे बहुत काम आएगी। मैं आपकी सलाह पे ज़रूर, जो है क काम करूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल के जो है मेरी समस्या, सुनी और मुझे उसका समाधान बताया। आपका बो समाधान जो आपने था, वो बहुत ही अच्छा था। तो ये ज़रूर मेरे काम आएगा ,आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल, देखिये मैं भी आशा करूँगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इस सलाह पर थोड़ा काम करेंगे और कोई भी आपको चीज़ में दिक्कत आये, मेरे पास सलाह लेने आ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।
जी। हाँ जी शुक्रि